Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, а вот, а что помогает вам поднять настроение в трудные моменты?
М. Ну, в трудные моменты, конечно, может многое разное, в принципе, помочь поднять себе настроение. Ам.
Мгм. А вот именно вам, вот, и из опыта что помогает?
Ну, мне из опыта больше помогает просто, э, посидеть и отдохнуть, наверное, я не знаю. Послушать музыку чаще всего я вот люблю. Вот у меня есть разные плейлисты на разное настроение. И вот, э, с ними я обычно и орудую своё плохое настроение в хорошее.
Или Мгм. М-м. Мгм.
Как-то так. <chuckles>
Да, понимаю, да. У меня тоже есть такой, мгм, вариант. Ну, тоже есть, э, плейлист "Хорошее настроение", прям такая очень бодрящая музыка. И плюс ещё, э, вот есть как танцевальная музыка.
1 из таких вариантов. У вас что? Мгм. Окей.
Так как я начал заниматься танцами с недавнего времени, и Она тоже такая, как бы А, сальса, дискофокус, вот, э, всё, что в стандарт латайн входит там в программу,- это вальсы всякие, ну, вот эта стандартная программа, танах, ча-ча-ча там, ещё там. Мгм.
Круто. А какими танцами? Всё. Мгм. Я понял. Мгм, мгм. Понятно. Бачата, наверное, тоже, нет?
Да, бачата тоже есть, э. Мгм. Ну, не у как этот не упор на него, не специальный курс, а вообще, в общем, чуть-чуть обучается, да. Мгм. То есть и это тоже, кстати, эм, м, поднимает настроение. То есть я вот заметил, тоже это, посещая вот эти курсы, э, каждый раз, как бы, каждый день по чуть-чуть я замечаю, как у меня, в общем, м, поддерживается настроение. То есть прям этот заряд позитива. Мгм. Да.
Я понял. Я понял. Интересно, интересно. Ну, конечно, такие танцы обычно очень весёлые. Вы их, кстати говоря, обычно, прям если уж тем более не делать в суперпрофессиональном таком, скажем, м, сеттинге, то да, это будет очень-очень такое, расслабленная получается картина.
Да, это больше расслабленное такое. Мгм. То есть это не конкуренция, а вот действительно для удовольствия получается, да.
<clears throat> Верно, верно, верно, верно, верно.
Ну, и вот то, что, наверно, социальное взаимодействие, э, касание другого человека- это же тоже как, э, рекомендация касания, объятия. Это вырабатывается серотонин, э, что напрямую влияет на наше настроение.
Верно, и оно вот с Мгм. Ну, кстати говоря, да, нам, в принципе, людям, по идее, ну, конечно, мне кажется, от типа какой-то личности тоже, да, но, в общем и целом, было бы, наоборот, всегда хорошо, конечно же, находиться рядом с каким-то другим человеком. И вот одна из таких ситуаций, мне кажется, как раз-таки, да, это если у тебя есть, э, скажем так, вот танцы- это вообще один из самых шикарных методов.
М. Мгм. Мгм. Да. И это и спорт, движение, да и общение. То есть всё. Всё сразу. Такой комплекс большой.
М, круто. Верно-верно. Потому что я просто батчатой занимался, я просто пом я помню, как это вообще прикольно было. М, я, конечно, вообще не умею танцевать, это вот, э, нь не моё, скажем так. <chuckles>
М. Да. Мгм. Мгм.
Не моё, к сожалению, но но ничего не поделаешь, один. Как-то как-то надо было этим делом наслаждаться. И это было очень прикольно, кстати горя, мне оно очень понравилось.
М, а почему не продолжили тогда?
Переехал.
А, мгм.
И, в принципе, мы просто занимались этими танцами среди своих друзей, поэтому у нас еще, как бы, ну, была <chuckles> такая веселуха еще, как бы, своя дружеская. Вы м, мы просто обычно ходили в какие-то бары, э, у нас собиралась там целая группа людей, и мы там потом все танцевали.
Мгм. М. Мгм.
Такой вот вариант тоже есть, кстати говоря, очень прикольный: и посидеть, и выпить, и одновременно потанцевать, выпотеться. Потом вы выходите, короче.
Ну, это, как бы. В времяпровождение с друзьями. Да. Мгм.
Верно-верно, прям всё вместе соединили, я аж прям даже не знаю. Такое ощущение, как будто мы в каком-нибудь, э, менеджменте вообще работаем.
Да-да. Комбо-бокс.
М, как-то так вот.
Мгм. Да, да, хороший такой этот, э, способ поднять настроение, да. Это не только поднять, наверное, это, мне кажется, это как зарядиться даже на будущее. Это обычно такое заряжает, и там еще на несколько дней вперед, если не на неделю. М.
Да, ну, кстати говоря, вот, э, в этом-то весь и прикол, например, вот со спортивными какими-то, а, скажем, действиями, да, которые есть, то, что ты и вправду заряжаешься, если тебе интересно, если тебе интересно. Если тебе не интересно, тогда у у у, всё плохо. Всё будет плохо. Ну, ты просто потеряешь лишний раз энергию, ничего больше не захочешь особо делать. Но, а если это тебе интересно, то ух.
М. Мгм. М. Да. Мгм.
Наоборот, зарядишься очень мощно.
Это, м, на С э, почему-то вот вспомнил, а, что когда вот, э, что-то предстоит, какое-то мероприятие или поездка куда-то, которую ты ждешь, там, тот же самый отпуск в Таиланд, например. И, э, ты уже там к купил билет, а он только через 2 месяца, но тебя вот эти 2 месяца обычно ты уже там, в таком, в предвкушении живешь, в приятном предвкушении. И, э, это вот получается тоже, м, таким образом можно подымать себе настроение. Планировать что-то и, м, то, что тебе нравится, то, что ты будешь делать, и оно получается, тебя как бы движет. Улучшает настроение.
Мгм. Ну да. Ну, вообще, в принципе, заниматься тем, что тебе нравится. Особ ну, я вот, например, вот тоже в последнее время задумывался о том, что, а как сработается такая идея, э, идея, скажем, а, м, попробовать найти какой-то такой крафт, да, скажем, чтобы он именно тебе нравился. Тут и б мне кажется, даже особо настроение не нужно поднь Ты и зарабатываешь деньги, тебе это и дело, и нравится. Просто, если честно сказать, найти что-то такое, что ты можешь превратить в рутину.
М. М. М. Мгм. Да.
И чтобы этот тебе еще и продолжало нравиться, вот это, конечно, мощные, э, у меня эти, а, амбиции.
М. Мгм. А крафт- это вот, э, как понять, что имеется в виду?
Работа, дело, как как какая-то, я не знаю, сфера работы, неважно, это вот чисто вот, э, в таком вот плане крафта, как говорится.
Понял. Мгм. Понял. Мгм. Мгм. Я первый раз просто, эу, слышал, чтобы так называли.
А, ну, принципе, это же, как бы, да. Ну, <chuckles> ф как говорится, excusez-moi за мой лексикон. Ну вот, и и не такие словообороты тоже бывают- какое-то делование.
Интересно. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, вот я тоже что-то новое выучил <chuckles> за сегодня. Новое слово. Мгм.
Опять же, опять же. Как говорится, профессия какая вот захочется, да. Может быть, не профессия, может, какой-то интерес. В принципе
Мгм. М-да.
с грустнявками справится всё что угодно. Но, если честно сказать, прям, если в трудные моменты, я даже не знаю, вот, в трудные моменты из-за чего?
М.
Это всегда для меня вопрос.
Мгм. Ну, э, трудное оно немножко, вот, э, может, как де депрессивное, может быть, настроение.
Понятие растяжимое. М, ну, честно сказать, если прям трудное, да.
Что вот такое, как бы, и обычно в нём потихонечку скатываешься и не замечаешь, как в него скати скатился, бывает.
Мгм. Мгм. Мгм. Не, ну, если настолько трудное, что уже депрессивное прям очень, да, такое прям мощно депрессивное, я бы порекомендовал, конечно же, самое первое, самое важное- это прям пойти в душ.
Мгм. Да. М, холодный, да? Мгм.
То есть, ну, ну, такое вообще, контрастный душ тоже не помешал, потому что тебя это очень, м, так взбодрит немножечко. Но почему говорю именно даже просто душ? Потому что во время прям мощных таких депрессивных, э, скажем, периодов обычно даже туда и не хочешь.
Мгм. М. Мгм. Ну да.
Э, как бы это. Э, без осуждения, это абсолютно, я б даже сказал, нормально, потому что это вообще ничего не хочется из жизни делать, как говорится.
М, да, мне знакомо, я тоже прошёл этот путь.
Ну вот, пожалуйста. <chuckles>
М, <chuckles> важно для себя заметил да. Продолжайте.
Поэтому я вот нап мне. Да? Да не, вот, э, это тоже то, что я для себя, например, заметил. То, что вот если просто пойти в душ, э, немножечко посидеть, от всей техники отдохнуть, а, отвлечься как-то чуть-чуть, оно помогает немножечко, э, скажем, перестроить наш мозг. Как говорится, наши д думань думательные процессы немножечко обновляешь
Мгм. М-м. Мгм.
начинаешь как-то посвежее думать и меньше париться по многим м проблемам, которые, в принципе, тебе кажутся нерешаемыми на тот момент.
Да. Элементарная прогулка, например, тоже очень, м, помогает. То есть она и не та не так, что тебя подбрасывает, но, э, чувствуется просто хотя бы там полчаса, минут 40 погулять, если еще там, в парке где-то. На природе тоже очень, э, помогает.
Абсолютно верно. Мгм. Мгм. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Я тоже это заметил для себя, вот. В последнее время тоже постоянно гуляю и стараюсь это, опять же, делать без техники, потому что у
Мгм. М. Мгм.
Мы, как сами, как существо какое-то, как человек, вообще забыли тот факт, то, что нам иногда надо оставаться самими собой.
М, без наушников даже, да.
Наедине со своим мозгом. Ну да, наедине со своим мозгом, наедине со своими мыслями. А если ты этого не делаешь, то, ну
М. Мгм.
Да, жесть жесть, товарищи. Жесть.
А какие интересные инсайты, м, приходят иногда, когда вот, э, просто гуляешь и, э, мозг у тебя не занят чем-то? Вот, э, это ж поразительно просто бывает. А у меня интересно как-то, я не знаю, то ли этот, эм, процессор, то ли слабый, то ли мощный, я не знаю, как это называется, что иногда какая-то вот проблема и, э, своя, или с чужим чело с другим человеком поговорил, и сразу ничего не приходит, а потом просто как бы забыл уже, пошел просто гулять, ну, или заниматься чем-нибудь. Например, уборку дома делаешь, просто там полы помыл там или еще что-то. И вот именно в процессе, когда мозг вот ты не напрягаешь опять чем-то, не загружаешь его, он тебе выдает решение. Прям удивляешься, думаю: "О, ни фига себе. Оказывается, вот так можно." М.
Мгм. Ну, у меня, кстати говоря, тоже есть такой интересный эффект отложенного отложенной обработки. Я это как бы так называю. Ты и вообще как-то об этом даже не думаешь, ты её, м, где-то в облаках летаешь. Э, вообще сейчас не об этом у тебя всё идёт как-то. Но почему-то рандомно ты анализируешь какой-то момент. Тебе приходит вот эта вот, скажем, загорающая лампочка: "Так, подожди, а может, это вот это было? Или надо было вот это сказать?"
Вот-вот. Мгм. Вот оно, да, спасибо. Мгм. Вот. Мгм. М.
Или, может быть, можно сделать вот так вот? Не знаю, у меня вот, по крайней мере, вот как-то так бывает очень часто.
Абсолютно так же, да, вот. Мгм. Я про это же и говорил, да. Мгм. Поэтому действительно очень важно разгружать мозг, как вы сказали, без э, э, гаджетов каких-то и так далее, да?
Мгм. Ну, вот понятно. Да. Да, абсолютно верно абсолютно верно. Я вообще, в принципе, а хоть и сам постоянно работаю как бы за компом и с телефонами, и со всем остальным, понимаю то, что на самом деле от них очень даже нужна хорошая такая пауза.
Мгм. М. М.
Не знаю как вообще на самом деле мозг работает как он на это реагирует как он вообще с этим м скажем как он вообще с этим делом всем живет. Но м и вправду, если дать ему немножечко отдохнуть, то всё будет хорошо.
Мгм. Ну. Мгм. М приспосабливается как-то да. Ну перебор информации э э чувствуется. Вот, к примеру, я замечал, что.
Наверное, наверное, я не знаю.
А сон хуже иногда. Ну, у меня вот сейчас, например, есть трекер, он отмечает а глубокий сон и э обычный сон. И важно, чтобы вот этого глубокого сна было больше. Ну тогда ты как бы высыпаешься, реально отдыхаешь.
Мгм. Ну да, окей.
И э я заметил, когда много потребляешь, вот э смотришь ролики, даже полезные, даже по той теме, которая тебе нужна. Но ты очень много их потре потребляешь. Там день, 2, 3 у тебя как бы э накапливается вот этот объем информации, который мозгу нужно переработать. И ты ночью хуже спишь. Вот я заметил.
Мгм. Мгм. Ну. Вероятнее всего так и есть.
Что тоже когда слишком много вот этой и один, второй, третий, темы разные и так далее, и реально ему очень много.
Мгм. Мгм. Ну, если перегружать, то да, логично то, что он перегрузится мозг, скажет: ну, здрасте, до свидания давай отсюда. Не интересно мне так много всякого и перерабатывать тебе. Показывать и давать.
М. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм.
Хорош успокойся одним словом.
То есть тоже как бы надо это понимать и дозировать. Соответственно, а чтобы не запускать. И, а если этот сон запустил, потом по так сказать, по цепной реакции там настроение хуже, сил нет и так далее, да, как бы, вот.
Да, по спирали пойдёт. Спирали очень красиво пойдёт. И вправду, сил нет, ничего нет, и желания работать нет, желания, <chuckles> н никакого желания, одним словом, у тебя вообще не будет. <inhales> Ой, конечно, это очень смешно, но не смешно одновременно.
Мгм. М. Мгм. Мгм. Ещё тоже, э Интересный тоже лайфхак для себя к открыл. Ну, как, э, техника тоже, как, э, у поднять настроение. Да. А, у, пробую встать на на гвозди. Это как доски саду. Знакомо это вам?
Мгм. Мгм. Да-да-да.
И вот то, что вот этот момент, ты, когда встаешь, оно очень тяжело, прям, м, невыносимо начинается. И вот, э, если ты, м, пересилишь себя и дойдешь до такого момента, когда начинают вырабатываться все вот эти окситоцин, там, не знаю, там, дофамин или что там, какие-то вещества, а как обезболивающее организм вырабатывает. И ты в таком, этот, э, м, находишься в эйфории в определенной. Но, э, не сама вот эта эйфория, э, а то, что ты это преодолел, это как тебе добавляет уверенность. Ты потом, когда какие-то другие вещи, которые тебе сложно было начать, тебе даются легко. Потому что ты вот это сложное, вот эти гвозди ты уже сделал.
Да. Мгм. Понятно. Мгм. Понятно, ну
И оно дает, как бы, э, буст, э, на другие какие-то дела. То есть намного проще потом что-то начать делать. Это Ну, по крайней мере, в моём опыте так, да, мгм.
Звучит очень прикольно. Мне нравится. Наверно, тоже куплю себе эти этот мат с гвоздями, чтобы себя мотивировать так.
Конечно, м Мгм. Да-да-да. Мгм. Ну, м, лайтовый вариант- это, конечно, можно просто с утра делать зарядку. Тоже неохота, но если ты с утра прям зарядочку сделал и контрастный душ еще добавил, то, м, все остальные вещи уже проще. Ты уже как бы какую-то, что-то такое уже сделал как бы.
<chuckles> <laughs> Да, да, да, да. Ну да, и проще, и как-то, и настроение, в принципе, тоже поднимается. А я не знаю, это тоже, вот, например, у меня, когда вот эмоционально не очень стабильное состояние бывает, да, вот и вправду просто пойти, э, хорошим таким контрастным душем обмыться, в принципе, уже тебе помогает там проснуться неплохо так, причём.
М. М, мгм. Мгм.
Весьма здоровски.
М, да, бодрит, да.
Ну и помимо этого, ещё настроение
А вот просто как, и не знаю, э, некоторые, м, могут мороженого поесть. Вот такие вещи помогают или нет?
Честно сказать, я думаю, да. Почему бы нет? Если, например, если организм требует сахар.
Мгм.
То Ешь сахар?
Ну да.
Делай чё хочешь.
Тем более, когда жара и Оно как бы и охлаждает, и плюс сахар, то
Так точно, да. Ну, вообще, что может помочь только. Спасибо!
Двойной эффект, да. Мгм.